自分、ちょっと小さな悩みあるんですけど聞いてもらってもいいですか？
あ、はい、何でしょう。
あのですね、結構自分三日坊主なところがありまして、で、特にその言葉の勉強というか言語学習ですかね、あの今自分ドイツに住んでまして、実は。で、そのやっぱ生活する上でドイツ語が話せないと、ま、不便なことが多いんで、勉強したいなとは思うんですけど、そのいかんせん、その、まず、その大学院にいるんですけど、大学院では英語でしか話さないし、ま、日常生活不便とはいっても、なんか生活できないってほどでもなくて、なので、今まで何回かそのドイツ語をなん気合入れて頑張ろうって決心したことが何回かあるんですけど、で、最初のなんか2、3日とかは、そのテキスト開いて勉強とか、ま、アプリでそのまとまった時間、まとめまとまった時間とって、その勉強するとかっていうのをできるんですけど、なんかこれがどうしてもなんか1か月とかのスパンで続かなくて、で、まだそのドイツ語が話せないとか、ま、そういうのがよくあるんですよね。
はい。 あ、そうなんですね。うんうん。 はい。 うんうんうん。 うんうん、うん。 ああ。うん。 はい。 うんうん。 うーん。うん。 あ、そうなんですね。あの勉強っていうのはどういう感じで勉強してるんですか？
そうですね、今まで試したのは、その、ま、そのテキスト、まあ、じ今実際に1冊持ってるんですけど、それでそのなんでしょう、まあ、1日ワンセクションというか、ええ、1日なんていうんですか、その、ひとつぶんのレッスンをまあやるとか、あとアプリでアプリでも最近いろいろあるじゃないですか、その言語学習のアプリが。
はい。 うんうん。 うんうん。 ああ、なるほど。うん。 ああ、ありますよね。うんうん。
だすはい、それに、まなんかサブスクライブして、まちょっと、まあちょっと安いですけど、お金払って、で自分にそのお金払ったから、ちゃんとやれよってプレッシャーをかけつつも、どうしてもそういう時でもなんかね、その1か月っていう長いスパンで続かないとかっていうのがあって、うーん、まそういう感じですね。
はい。 うんうん。 はい。 ああ、そうなんですね。確かに続けるのって難しいですよね。
いや、そうなんすよ。
うーん。 ま、今あの、大学に通われてると思うんですけど、あの、そこのあの友人っていうのは、あの、どういう国の人が多いんですか？
はい。 そうですね、あの同僚結構あの、アジア人とかも多くて、あ、中国中国の人が一番多くて、あとはま、ヨーロッパの人ももちろん多いんですけど、そのドイツ語を母語としない国の人とかも多かったりするんですよね。その、うん、トルコトルコとか、あと、あ、ちょっと忘れちゃいましたけど、でもそうですね、いかんせん、ドイツ語を母語とする人が意外と少なくて、うーん、ま、みんなだからドイツ語を勉強しないとなみたいな感じですね。
ああ、なるほど。 うん。ふーん。 はい。 なるほど。 あ、そうなんですね。 あ、そうなんですね。結構多国籍なんですね。
はい、そうなんですよ。
うーん。 まあ、ま、1か月ね、続かないっていうことだったんですけど、あの、1か月のうちにこう3日ぐらいやって、でまた次の月にまた、何回かやってっていう感じの繰り返しなんですか？
そうですね、なんかまあ、決心して、まあ、なんかのタイミングでそろそろやらないとやばいと思って、ま、決心して、最初のなんか、そうですね、い3日とか、ま、ちょっと長く続いたら1週間とかですかね、とかは、ま、結構なんかまとまった時間取れてできるんですけど、どうしてもなんか次第に、なんかやらなくなっていって、ま、やったとしても1日、なんか5分とか、10、ま、ごふんだけとか、ま、そういうのも増えてきて、あ、自分としては、まあ毎日コツコツっていうのはあるんですけど、ただ正直なところ毎日5分だけあっても、あの、まあ、いその、なんでしょう、これ以上高いレベルに行けないなっていう感覚があるんで、できることなら、せめて毎日30分とか
はい。 うんうんうん。 うんうんうん。 うんうんうん。 ああ、うんうん。 あ、なるほど。 はい。 うーん。 ああ、うんうん。 うんうんうん。
ま、あとアプリだけじゃなくて、その、テキストをやるとか、あとなんか単語を集中して勉強するとかっていうのをやりたいんですけど、なんそういうのがなかなか続かないんですよね。
うん、ん。 はい。 ああ、そうなんですね。まあ確かにね、言語学習ってこう時間と比例しますもんね。なかなかいちにちごふんだけだとちょっと軽いかなっていうふうな気持ちになっちゃいますよね。
うん。 うーん、なんかやった気だけになって、そうですね、でも、すあんまりなんか話せるようにはならないって感じになっちゃいますなっちゃいますね。
うん。 うんうん。 あ、そうなんですね。あの今聞いた感じだと、あの、なんかそこまで絶対、ま、やらなきゃいけないっていうような状況でもないにも関わらず、なんか結構「やらなきゃ」みたいな気持ちになってると思うんですけど、あのその「やらなきゃ」って気持ちはどこから、どこが理由なんですか？
はい。 はい。 そうですね、ま、シンプルに、その、外出て、例えばレストランとかなんか店行った時に、まあ英語話してくれる人も、ま、結構多いとはいえ、まあやっぱ、まあ英語苦手な人、あとはまあ英語話したくない人っていうのも結構いるので、やっぱそういう時に、「あ、ドイツ語話せなくて不便だな」って思うことが、まあしょっちゅうとは言わないんですけど、まあ結構あるので、今までそれでその不便した経験とか、なんというか嫌な気持ちをした経験っていうのもあるので、やっぱそういうことを考えると、うーんなんか、まあより良く、なんか気分良く生活するためにはドイツ語が必要だなっていうのは身に沁みてか身に沁み沁みて感じてるっていう感じですね。
はい。うんうんうん。 うんうんうんうん。 はい。 あ、そうなんですね。うーん。 ああ、うんうんうん。 あ、そうなんですね。あの具体的にどういう場面で、あの、不便だなっていうことが感じたことがあるんですか？
そうですね。例えばその、レストラン行った時とかその、大きなレストラン行ったら結構英語を話せる人も多いんですけど、その、個人店とか、ちょっと小さなレストラン行った時に、その、やっぱ、英語を話したくないなっていか感じそういう感じの人も結構いたりとか。あと、あのドイツって結構、その、冷たい、なんかサバサバしたウェイターさんとか結構多くて、そうなってくると、な、すごい緊張するというか、なんなんて言うんですかね、なんかそういう人にも当たったことあって、なんか、英語で話しても、なん冷たくドイツ語であしらわれるとかっていうのもあって。で、自分ドイツ語話せなくてなんか、わちゃわちゃするみたいな、っていうのもあなんかたまにあるんですよね。だからそういう経験で、うん、「やっぱこういう時にドイツ語話せないとな」って思う思うんで思うんですよね。
はい。 ああ、なるほど。うんうん。 うんうんうん。 ああ、うんうんうん。 ああ。うんうん。 あ、そうなんですね。うーん。 はい。 ああ、うんうん。 なるほど。 ああ。 うんうん。 いや、そうですよね。確かにドイツって結構サバサバししたね、イメージがあって、なんか結構バッサリ切りすなんかね、切られちゃいそうです、なんかこう切り捨てじゃないけど、話せないんだみたい…ね、なんかこうあんまり寄り添ってくれないイメージがありますけど。確かそういう時ね、できないと辛いですよね、うーん。
うん。 うん、そうなんですよ。 いや、そうなんですよね。なんか、なんでしょう、それでなんか親切になんかやあ、なんなんていうんすか、接してくれるんだったら、まだなんかいいんですけど、結構、まあ、おっしゃった通りで、結構バッサリ切り捨てられる、みたいなこともないこともないんですよね、正直。で、そういう時に備えて、あとまあ、やっぱ英語話したくないっていう人も一定数いたりするので、うーん。あと最近だとやっぱ事務手続き的なところ、その
うんうん。 あん。あ、そうなんですね。 はい。うんうん。 ああ、うんうんうん。
うん、なんか家の、今家借りてるんですけど、それの契約を引き継ぐかもしれなくって、なんかそういう事務手続きとか、そういうところになってくると、より一層ドイツ語話せないと、結構足元を見られてしまうというか、うん対等な立場に立てないみたいなところもあって、結構、え最近、より危機感というか、そういうのを感じてるところですね。
はい。 あ、なるほどなるほど。 うん。 ああ、確かにちょっとね。うんうん。 なるほど。 あ、そうなんですね。まあでも結構ね、ドイツ語って英語とは似てる部分ってあるんですか？
まあ、文法上あの全く違うっていうわけでないしないですし、単語でもまあ英語と似ている、あとは英語と全く一緒な単語もあったりするので、ま、共通点はいくつかあるので、あ、そのはい、色々となんか応用は効くのかな。英語の知識を応用できる場面はありますね。
うんうんうんうん。 はい。 あ、そうなんですね。 うんうんうん。 うんうん。 あ、そうなんですね。ま、それだとちょっとハードルは下がりますよね。あの、ま、今までのね、話聞いてちょっといいなって思ったのが、あの、なんか日記をつけたことってありますか？
ははい。 あ、あります。あの、それは英語を勉強してた時に、やろうやろうやろうと思ったことがあって、で、それもね、続かなかったんですよ。うほんとに、ひなんか三日坊主癖がどうしても抜けなくて、その最初の1週間とかは続くんですけど、1か月、数ヶ月っていうスパンになると続かないっていう経験はしましたね。
はい。 あ、うんうんうん。 ああ、なるほどなるほど。 うんうんうん。 あ、まあ、そうですよね。なんかやっぱり、ま、それだと現地の友達を作るとか、ま、ちょっと居酒屋的なところに行ってこう、の結構飲んだくれて、なんか酔ったふりして話しかけるとか、ちょっとそういう無理やりコミュニケーションみたいなのってどうですか？
うん。 うん。 <laughs> うん。 でも、そうですね。やっぱ経験上、その、英語を勉強してた時とか、やっぱお酒回ってる時、ちょっと酔っぱらってる時とかは、結構話せる、ま、なん話しやすいなっていう経験はしたことあるので、そういうのは、なんかやってみたいな、ドイツ語ではまだやったことなくて、ま、そもそもそんな、あの、そういう会話をするだけの知識がないみたいなとこもあるかもしれないんですけど、そういう集まりというか、ドイツ語を勉強する人たちの集まりみたいな、そういうのはどまだ参加したことないので、一回参加してみたいなとは思ってはいますね。
うん。 はい。 うんうんうん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。 あ、うんうんうん。 ああ、うん。 はい。 あ、そうなんですね。なんかやっぱり実践的にね、あの、ま、現地のドイツの方とかでも、ドイツ語を勉強してる方同士でも、なんかやっぱり実践で会話したりとか、そういうコミュニケーションを取るっていうのが一番なんか最短なんじゃないかなって思いますね。
はい。 うーん、ま、でもそうですよね。やっぱ使わないと、ま、言葉って使わないと、なんていうか何の役にも立たないというか、使ってなんぼだとは確かに自分も思うんで、そうですね、色々と使う場面っていうのを、う頑張って増やしてみようかなと思いますね。
うん。 うんうんうん。 うんうんうん。 あ、いいですね。ま、なんかあるといいですね。うん。
うん。 そうですね、ちょっとそういうのを色々と新しいことを試して、その、げんそドイツ語学習のモチベーションちょっとね、続けてみようかなと思いました。色々とね、話、あの、話聞いていただいてありがとうございます。